قُل لي أنت إزاي بتتعامل مع الناس اللي بتحرق لك المَشَاهد اللي في المسلسل اللي أنت بتحبه يعني؟
بُص هو أنا بِدافع الفضول أنا ب يعني ب ب أحيانًا كتير باطلب الموضوع دوّة، يعني مثلًا لو أنا آه، يعني
ياه! يعني أنت على كده ممكن تُطلب من حد؟
أنا باطلب م يعني على خلاِف الناس كلها يعني تقول له: "إيه لأ، أنت ما تحرقليش المسلسل ده، ما تحرقليش الم" لأ أنا باطلب إن هو إن هو يحرقه لي ليه بقى؟ آآ
طب إيه السبب؟ آه.
أ أنا من النوع اللي باحب أجيب الحاجة من آخرها، يعني أنا أحيانًا مثلًا لمّا بيبقى في إعلان لمسلسل أو أو ه أو فيلم جديد أو كلام ده وحد دخل وأنا لم يعني آآ، لم يوفقني الحظ إن أنا أدخل الفيلم آآ، فباقول له طب و اديني طب اديني مثلًا hint عنّه، اديني بس يعني آآ، هيعمل إيه في المشهد اللي جه في الإعلان؟ يعني في بيبقى في آآ، مشاهد في الإعلان. آآ، طب إيه
آه، يعني بتحاول تستكشف إن أنت تُلقط أي معلومة عن المسلسل منه.
أ آه، يعني مش مجرّد أقول له: "أنت دخلت الفيلم، هو طب حلو والَّا وحش؟" لأ أقول له مثلًا "طب إيه اي إيه أكتر مشهد عجبك؟ طب مشهد الفينال في الآخر؟ آآ، طب ذروة الأحداث، آآ، طب هو هيقتل البطلة؟" يع يعني كده ما ب يعني ما ب م يعني باحاول
آه. إمم. ياه! أنت ممكن توصل معاك إن أنت تعرف حاجة ت تحرق لك المسلسل بالدرجة دي يعني؟ إن أنت تعرف إن البطل حصل له إيه أو البطلة؟
آه، دي حاجات دي من الحاجات آه، دي حاجات من المشجعة وم و و وشعوري تجاه المسلسل على فكرة ما ي ما يتغيرش أو الفيلم، واخشه.
آه، إيه السبب اللي بيخليك تعمل كده يعني، عشان تشوف مثلًا أنت هتشوفه والّا مش هتشوفه؟ والَّا إيه الأسباب يعني؟
لأ، هو نوع من أنواع المتعة، يعني هو نوع من أنواع عارف مثلًا لمّا تبقى بتقرا ر بتقرا رواية كده مثلًا وتخشها فيلم، هي بالنسبة لي كده، يعني ح حد حكى لي من وجهة نظره الفيلم أو بعض مشاهد الفيلم
امم، <laughs> أيوه. آه، لأ، هي رابطة منطقيّة برضو إن أنت تشوف البتاع بس عادةِ يعني ال ال ال ال باسمع الناس بتقول أو باشوف ال يعني عادةً إن الناس نفسها بتقول إنّه ال لمّا حد بيحرق لها حاجة زي كده، أو المسلسلات اللي فيها روايات أو الأفلام اللي م جايّة من روايات، بتبقى بالنسبة لها محروقة وبتكره الفيلم، بتحس إن الفيلم مش مش قوي زي الرواية، معظم الناس اللي بتبقى قارية الروايات، فأنت بتبقى عكس كده يعني؟
آه. امم. إمم. <tsk> لأ بالعكس. لأ، لأ، لأ، ال أنت قصدك إن ال ال الرواية آمم، آآ، الفيلم بيبقى أقل من الرواية؟
آه إن الناس كلها آه اللي أو معظم الناس اللي بت بتبقى قارية الرواية بتشوف إن الفيلم أقل دايمًا يعني.
أنا متفق معاهم مليون في المِيَّة. آه أنا متفق معاهم مليون في المِيَّة في الرأي دوّة، لسبب بسيط جدًا ال الكاتب بتاع الرواية ب ب بيشتغل على خيال القارئ، فخيال بقى بي بيبدع بالقلم بتاعه في الخيال دوّة، والخيال لا محدود. فبيب أما آجي بقى وإحنا لحد دلوقتي رغم التج التقدم في التصوير والتقدم في السينما والتقدم في كل حاجة، بس برضه ما يقدرش ي ي ينفذ الرواية ده بالخيال دي، بالحذافير دي، ما ينفعش دي مش ه دي مش هتتوجد مهما السينما تطورت، أو مهما التلفزيون أو مهما
امم، آه. بالضبط اللي هو قصدك إن هو بيلعب على حتة إن هو يعمَّقه أكتر في الموضوع يعني؟
خيال خيال ال ال المؤلف كده، كده واسع، ومالوش حدود وبيلعب على خيال القارئ اللي مالوش حدود. هاخد مثلًا معاك مثلًا، مسلسل ما وراء الطبيعة بتاع أحمد أمين، شوف اللي قروا اللي قروا الرواية، آآ، الروايات عمومًا أو سلسلة الروايات دكتور أدهم صبري وآآ د اللي كتبها الدكتور نبيل فاروق الله يرحمه آآ، اتكتب السلسلة دي كلها تمام، واعتمد على خيال الشباب.
أيوه حلو.
وأحمد خالد توفيق تسمع عن آه، أحمد خالد توفيق، معلش مُتأسف آه.
آه، إنه مُعتمد آه، بالضبط، أيوه، اعْتَمد على خيال ال الكُتّاب دول أو الشباب دُول يعني.
بالضبط، بالضبط، فمُعتمِد على خيالهم، خيالهم خلّى الخيال واسع، وخلّى في جيل كده من 10 سنين كان موجود كان جيل مُثقف جدًا وجيل قارئ جدًا، أحمد خالد التوفيق هو اللي خلّاه يقرا آآ، الكلام. امّا جه بقى آآ آآ ال العمل اتنفّذ على التلفزيون أو بال بال بالتصوير تصوير المسلسلات
إمم. حسّيت بأيه أنت بقى وقتها لمّا شُفته؟
بُص رّغم الإبْهار، رّغم آآ، آآ، الجرافيك شُغل الجرافيك كان عالي جدًا، رّغم الإضاءات آآ، رّغم السيناريو ورّغم تَمْثيل أحمد أمين، أحمد أمين أنا باعتبره من ال من ال من الناس اللي دلوقتي عندها بقى مُخضْرم في التَمْثيل فعلًا، بِغضّ النّظَر إن هو كان كوميديان الأوّل بس هو دلوقتي
عنده آه، عنده شخصيته اللي في ال أو يعني عنده صِفاته الناجحة في التَمْثيل نفسه. آه، بِغضّ النّظَر عنها، آه، مالها؟
آه. بالضبط دلوقتي بقى مُمثل مُخضْرم جدًا، وأنا حاسس إن وأنا من زمان باقول إن هو مَوْهوب، آآ، بس في نفس الوقت آآ، الرواية أحَسنْ.
إمم.
الرواية عشان اعتمدِت على الخَيال الخَيال اللّا مَحدود، لكن دلوقتي أنت عملت هنا خَيال في التلفزيون بس خَيال مَحدود، فأنا كنت سعيد برضو وأنا باتفرّج على المُسلسل كنت سعيد إن أنا باتفرّج على أحمد أمين كمُمثل، بس مش سعيد إن الخيال بتاعي ده اللي هو آآ، اتشَكّل في الرواية بسهولة جدًا أنت بوّظته بالجرافيك بتاعك.
آه، يعني أنت شُفت إن هي أحسن؟ فِهِمتك أيوه إن هو الgraphic بوَّظ لَك ال ال الخيال بتاع الرواية نفسها، بس هو آه، ممتاز أيوه طب وهو ده بقى مش بينطبق يعني أنتَ كان بالنسبة لك ال ال الشخص اللي بيحرق لَك المسلسل لما تسأله على البطل هيحصل له إيه وبتاع، ده كان بالنسبة لك آآ آآ، كويس. فهل أنتَ علشان ده كان graphic يعني اللي وصلت له أنا إن أنتَ علشان في الرواية الموضوع بيبقى graphics بس إنه مش بيوصَّل الأحاسيس، لكن مش قصة إن الرواية حرقت لَك المشاهد فأنتَ عارف اللي هيحصل في المسلسل، فمش متضايق يعني أو متضايق قصدي؟
بالضبط. لأ. لأ، لأ خالص أ أ أصل هاقول لَك على حاجة مهمة جدًا، أي رواية دلوقتي لما تحب تتنفذ ل ك لمسلسل بعد كده اللي بيحصل فيها بيحصل فيها تعديلات كتير، وأحيانًا scenario الscenario آآ، يعني بيحكُم إن فيه حاجات كتير تتحذف من الرواية، وبعض أجزاؤه وبعض فصوله ويمكن نص الرواية، آآ، ع أنا مثلًا هاجيب لَك بس هو فيلم مش مش رواية، آآ رواية 1919 بتاعة أحمد عرابي ال أ أحمد مراد اللي اتعملت كيرا والجن، وكفيلم أ الفيلم مالوش علاقة بالرواية بالرواية خالص، خالص.
آه. ممتاز، أيوه أنا الرواية كانت ما لهاش علاقة بالموضوع.
هي هي في نفس الحقبة ونفس كل حاجة، لكن في شخصيات في الرواية أهملت في الفيلم تمامًا، معلش واحد زي سعد غلول كان موجود في الرواية، إزاي ما يكونش موجود في ال
آه، يعني أنتَ قصدك إن الفيلم نفسه هو اللي ما خدش من الرواية صح.
ما خدش من الرواية صح ي يعني مق أنا شايفه إن هو مقتبس، أو مستوحى من الرواية، لكن هو مش نقلًا عن الرواية إطلاقًا. اللي قرا الرواية هيخش الفيلم لأ مش هيعجبه، لكن اللي مش هيخ ال ال اللي ما قراش الرواية هيعجبه الفيلم جدًا. كإنتاج، كتصوير، كحقبة زمنية، عارف.
امم. إنتاجه كم في تصميم الفيلم يعني نفسه كشغل الفيلم نفسه.
آه، هيعجبه بس ما يكونش قرا الرواية.
آه، طب وأنتَ بالنسبة لَك طيب بالنسبة لل للحاجات اللي زي دي لما بتشوف الأفلام اللي أنتَ شايفها في الروايات، أو بتتعامل مع حاجة فيها حرْق الأحداث زي كده. أنتَ قُلت لي إن أنتَ بتبقى مبسوط، طيب، لو مثلًا حاجة اتحرقت بقى ما بتحسش بملل في النص؟ يعني إن أنتَ شايف حاجة عارف آخرتها إيه. فليه ما بتحسش بالملل مثلًا يعني؟
آه. آه. لأ. في الوقت الحديث باتخيَّل إن قد يكون الفيلم ليه نهاية تانية غير الرواية. وده وده طبعًا وارد بيحصل إن هم بي بي المخرج والم وال والمؤلف والسيناريست بيتفقوا إن الر إن ال إن النهاية تكون غيرها، يعني مثلًا على سيرة ال ال ال الروايات والكلام ده كلّه هو برواية 1919 هارجع لها تاني، أقول لَك إن نهاية الرواية مختلفة عن نهاية الفيلم، نهاية الفيلم البطل اتقتل.
آه، يعني هي أصلًا قصدك إن هو ال الأفلام ممكن تغيّر حاجات تخليك ت ت تبقى مبسوط أكتر، يعني تحس إن أنتَ ما كانش فيه ملل يعني. آه.
مش موجودة النهاية دي في الرواية. آه، وماله. هيبقى في تغييرعن الرواية ه أنا باعتبر الأفلام بتبقى مستوحاة من الرواية، لكن هي مش مش مش هي تجسيد الرواية بمعنى أصح، فالرواية تعتبر ما حرقتليش الموضوع أوي بتاع الفيلم.
بالضبط أيوه لأ ممتاز أيوه، طب وعلى كده ال ال لما أنتَ بتخش مع حد بقى في ال في الحاجة اللي زي دي هل بترشح له مثلًا إن هو ي يسمع الأفلام دي وتبدأ تبقى أنتَ Spoiler أو تبقى أنتَ يعني اللي بتحرق له الأحداث، والّا ما بتحبش تعملها يعني بتحب تسمعها بس ما بتحبش تعملها ي كحرق للأحداث يعني؟
هو طبعًا هو هو هو لو، آآ، لو طلب أ ممكن يقول لي حلو، أ أح آه، آه أقول له: "آه، آه كان جميل جدًا،" آآ لو قال لي مثلًا تمثيل الفلاني آآ الشخص دوّة كان حلو، هاحكي له الفيلم كله ل يعني ح هاقول له: "آه، آه" يعني هو ي ممكن يكون جرجرني في الكلام، فأنا أقوم قايل له الفيلم آه يقول لي: "لأ طب خلاص ما تحرقوش،" أقول له: "مش أنتَ اللي سألت؟" يعني عايز أقول لَك، آآ، لأ أنا بابقى لو الفيلم عجبني أنا لوحدي باقوم عامل له دعاية <chuckles> أنتَ فاهم إزاي؟ يعني أحب أقول له: "لأ، خشوا الفيلم دَوَّة عشان هتلاق" آه، آآ، ف خش بقى فيه والله في م ب فيه مثلًا مشاهد حلوة جدًا، فيه مشاهد المخرج عرِف ي التصوير الكاميرا خد من زوايا كده حلوة، البطل اتكلم كان أداؤه حلو جدًا، يعني فيه حاجات كده،" لو حد سألني عن الفيلم أقول له: "لأ من الظاهر كده لأ خش الفيلم،" وأنا من الناس اللي لو دخلت الفيلم مرّة وعجبني جدًا أخشه تاني، ما عنديش أي مشكلة يعني أنا عندي ارت آه عندي ارتباط
هت هت هتحرق الفيلم يعني؟ آه. هيبقى دوره هو بقى يوقفك في الحالة د آه يعني أنتَ بتبدأ تحكي عنه لزمايلك وكده؟ آه بتحب تعيد الحاجة يعني؟ في التكرار الفايدة بالنسبة لك يعني.
آه وخصوصًا وكمان بقى المسلسلات يعني مثلًا المسلسل لو عجبني فعلًا، آآ، باخشه يعني ممكن أعيده كذا مرة المسلسلات
يعمل له مشاهدة إعادة مشاهدة يعني؟
إعادة مشاهدات، يعني مثلًا أنا عشان جيل التسعينات وكده ف آه ف ف في ارتباط بيني وبين التسعينات شوية مسلسلات بقى اللي هي، آآ، كانت، آآ الشهد والدموع والكلام ده. امم.
امم. إعادات كمان مش إعادة واحدة؟ <chuckles> امم. طب ولو آه ولو حرقت للشخص مثلًا آه ولو حرقت للشخص ال ال ال الموقف ده بت بتزعل يعني أو بتحس بإيه يعني بتبقى راضي عن كده والّا لأ؟
امم. لا بيبقى الموضوع ليه علاقة بالهزار يعني لأ مش يعني ح حرقت له الموضوع لأ، هو أنا بادِّي له عنصر تشويقي كده شوية، أكني باعمل له إعلان. لكن مش باحرق له باحرق له لحد النهاية. آه.
آه. بالضبط آه يعني أنتَ في الآخر آه مبسوط إنه إن أنتَ يعني حكيت له عن الموضوع، بس بتحاول مثلًا تجيبها له بشياكة يعني.
آه، آه. هاحكي له على حادثة في ال حصلت، هاحكي له على مثلًا البطل كان لابس لبس معين، أو طلع مهرج أو يعني حا هاحكي له حاجة كده تشده، وتشجعه يخش الفيلم. وأنا كده كده احتمال أخشه معاه تاني يعني لو كان الفيلم حلو وعاجبني أوي آه.
آه. حلو خالص يعني. آه كمان يعني برضه، آه حلو لأ يعني جميل إن أنتَ تشاركه حاجة زي كده، وجميل إن أنتَ أصلًا تفكر فيها بالزاوية دي بجد يعني، وحقيقي أنا اتبسطت معاك بالكلام، وشكرا جدًا ليك.
وأنا باشكرك شكرًا جزيلًا.